آآ، عشان كده يعني آآ، عشان كده يعني هم بيكونوا متفهمين الموضوع رضا جدًا رضا جدًا يعني أنا لو جيت سألتِك أنتِ أو سألت أي مجتمع تاني، لأ طبعًا الموضوع ده ما يناسبني.
بيعملوها برِضا يعني تقصد، آه. آآ، باحس إنها عنصرية نوعًا ما يعني ذكورية، مجتمع ذكوري <chuckles> هو ده اللي أول حاجة تيجي في بالي الواحد إنه يفكّر فيها، إن لأ، ده كده مجتمع ذكوري، هو ولاءُه للذَكَر أولًا، بس ماشي يعني في العادات مختلفة كتير، وفي من العجائب والغرائب اللي موجودة بين عادات الناس وتقاليدهم، مخت ومختلفة ما بينهم، بس قُل لي بقى
إمم، قولي لي، معاكِ.
أنتم بقى من عاداتكم وطقوسكم مع الضيف، آآ، بتحبّوا بعد الأكل بقى تقدّموا له إيه؟ يعني عملتوا وجبة الغدا بقى الجميلة وأَكَل وشِرِب وكُلّه تمام، بعد بقى وجبة الغدا ما بتخلص، بتحبوا تقدِّموا مثلًا حلو؟ والَّا بتعملوا الشاي ده أساسي أول حاجة والَّا فاكهة مثلًا بت بت إيه طقوسكم بعد الغدا؟
امم.